の、私ですね、あの、結構なんかこう、う日常生活の中で、ええ、まあ、あの、なんかストレスを感じてる時なんですけれども、なんか
はい はい。
ついつい、こう、なんか依存してしまうっていう、なんか他の事に逃げてしまうという、まあ、習慣があって、そういうのをね、こう、うん、なんとか止めていきたいなって思うんですけれども、なかなかね、こうちょっと抜けれなくて困ってるんですね。それであの、まあ、誰にも相談できなくてちょっと話を誰かに聞いてほしいなっていうのもあったのと、あと、まあ、ま、よろしければ、その、アドバイスもいただけたらなと思って、今日ちょっと来たんですけれども。
うーん。 あ、なるほどですね。まあ、そうですよね、日常生活とか仕事の中でストレスって、うん、誰もが抱えてしまうと思うんですけど
はい。 ええ、そうですね、はい。
うん、なんかストレスって、例えばどういうストレスが多いとかってありますか？
えっとストレスはですね、やっぱりその、ま、仕事の、お、ま、内容だったりとか、あと、まあ、それに関するその、ま、人間関係ですね。
うん。 はい。 うん。 うん。
そいから まあ、そのプライベートの方での、その人間関係っていうのもやっぱり、あの、ストレス
はい。
とか、まあ不安とかですね、ええ、いろいろ、まあ、重なってそれで、ええ、ま、主にそこですよね。ま、健康の不安とかもありますけど。
ああ、なるほどですね。まあ、色々そうですよね、不安とゆうかストレス、ん、うん、まあ多いと思うんですけど、どんな形でこうストレスから、あの、ま、逃げてしまうとゆうか
はい。
なんか、目を背けるために何をされてますか？
はい。 えっと、なんか、あの、い一番多いのがですね、そのなんか、すなんかあったらすぐスマホを見てしまったりだとか、あと
はい。
なんですか、まあ、スマホではなくても、その、おお、なんとなくこう ま、SNS とか、あと、え、YouTube とか、なんかその、YouTube じゃなくてもその番組ですね。その、なんかよくネットでも見れるようになってるじゃないですか。
はい。 はい。 うーん。 はい。
なんかそっちの、なんか漫画っぽいドラマとか、そういう方になんかこう そっちの方を見ながら、こう、ね、逃避してしまうという、げん逃避のようなですね、そういう事をしてしまいますね。
うーん。 なるほどですね。まあ、今の時代はね、こうスマホがやっぱりあるんで、いつでもどこにいても、こうストレスだなって思ったことから、こう、逃避できる状況にあると思うんですけど
うん。 そう、あ、そうなんですよね。もう手元にすぐあるっていうので、やっぱりすぐ触ってしまいますよね。
はい、ま うん。 そうですよね。なんか、なかなかそうですよね、ストレスだと思ったことを、こう、ま、現実逃避というか、ストレス発散のために何かをされるっていう意味で言えば、特にあの、全く問題はないと思うんですけど、逆にこう逃避しすぎて、そのストレスが余計なストレスを、あの、逃避してしまって、生んでしまうみたいなこともやっぱりあるんですかね？
はい。 あ、それはやっぱりあの、そうだと思いますね。なんか発散にほんとになれば、なんかいいんですけど、あまりそのね、健康的にも、うーん、あんまり良くないなっていう、そういう風に思いますね。結構なんか見てたら疲れるし、目もやっぱりあの、目にも悪い
うん。
ていうのもありますし、その結構目が悪くなったっていうのもあるんですよね、それで。
うんうん。 あ、目も少し悪くなってしまったんですね？
はい。 そうだんすね、目も悪くなってしまったし、その、結構見るだけでもなんかね、体ね、固定されるからでしょうかね、やっぱりあの、疲れ疲れませんか？スマホってなんか、こう、ずっと見てたら。
うん、うん。 はい。 そうですよね、やっぱブルーライトとかもそうですし、あの、眠りが良くなくなったりとか、いろいろやっぱり、あの、デメリットというか、できれば、他の方法でストレス解消できたらいいですよね。
うん。 うんうん。 うーん、つそうなんですよ。で、たくま、そうね、分かって、うまあ、すそういう風にその、思いはするんですけど、なかなか気が付いたら、えっと、ついつい、こうスマホの方を手に取って
うんうん。 うん。
いろいろ、お、見たりとか、なんか意味も、あんまりそんな、う大した内容って多分ない とは自分でも思ってるんですね。その、SNS だったり
うんうんうん。 はい。
ええ、まあ、なんですか、その、ま、時々ユーチューブ、ま、パソコンの方でもその見たりしますけど。 ほいで、ええ、分かってはいるんですけど、なかなかついつい見てしまう、あれもしんん、なんかもう癖になってしまってやめられないという、う、状況なんですよね、今。
そうですよね、なかなかでも、こうどこでも、うん、なんかどんな状態でもスマホって一つ開けば
うん。
なんでもあるんで、こう、あ、ストレスだなって思った時に、全く別の、ドラマを見たりとか、すぐできる状態にもあると思うので
はい。
何かこう、なんて言うんですかね、ま、人間関係とか仕事のストレスとかの時にも、やっぱ逃避でスマホ使ってしまうっていうことだったんですけど
はい。
周りとかでこう相談できるような方とか、あの、そういった方とかはいらっしゃるんですか？
そうですね。 えっと、そうですね、いたらよかったんでしょうけど、なかなか、あの、すそこまでね、そっと、あ、言えるような人が、あ、いなかったもんですから、ちょっと一人で抱え込んでしまって、ええ、え、い
うん。 うん。 はい。
で、どうしようかなって、え、うま、自分で、くま、思ってはいるんですけど、なかなか辞めれずにちょっと、はい、困ってて、うま、にどなたかに聞いて欲しいなと思って、今日、はい、こういう風にお話ししています。
ああ、そうですよね、なかなかそうですよね、あの、周りでも、相談とか、なんか、そういうのを発するのも、少し、なんか恥ずかしい気持ちとかもすごく分かります。なかなかね。
あ。あ、そうなんです。もう、そう、なんか恥ずかしいというか、ちょっとあんまり言いたくない、うなんかこういうのって困ってますってなんか、ね、ちょっと言うのもね、ちょっと恥ずかしくて言いづらかったですよね。
うん。 うん。 そうですよね。うーん。なんか、うスマホ以外とかで、例えばご自身の中で、あの、ちょっとした隙間時間にできる趣味とか
そう、はい。
あの、料理が好きだとか、こういうのが好きだとかってあったりされるんですか？
はい。 えっと、そうですね、特に、ん うーん、ま、音楽は好きですけど、なんか、なかなか
うん。
そのしゅうん、やっぱり疲れてるんでしょうかね、あん、なんかい、それをしようっていう、あんまり楽しめるっていう、ま、気分ではないですよね。だから
うん。
うん、なんか趣味をして え、なんかこう、気晴らしをしようっていう風な、その、気持ちにはちょっとなれてなくて、うん。
はいはいはい。
うん、うだから余計その、なんですか、スマホとかに、え、のなんか手軽なそっちの方に走ってしまうという、そういう感じるのなのかもしれません。自分ではそう思ってますね。
ああ、そうですよね。ちなみに運動とかはよくされたりとかあるんですか？
運動はですね、あの
うん。
なんですか、結構ええと、メンタルにはいいという、なんか散歩とか、っていうのはあったりするんですけど、なかなかそのもう、自分が疲れてたら、それをしようっていう気分にはちょっとなれない
はい。
え、くってですね。
うん、うーん。
うーん、だから となひ何かいいというのは、それは頭では分かってるんですけど、ちょっともう、あ、動きたくないな、なんかしたくないなっていう、そそういう方が先に走って、そういう方が先に来てしまって、うーん、なんか一生懸命それに方に、いしようとはちょっと思えないですよね、ちょっと。
うん。 はい。 そうですよね、ま、なんか精神的なところからくる疲れとかストレスって、そういう行動さえもこう、なんというか、引き止めてしまうというか。
はい。 うん。
うん、やっぱりその気持ちは凄くあの、分かりますので
ああ、ありがとうございます。
なんか、そうですね、あの、もうほんとに、ん、外に出て散歩する、すごい運動してしまえば忘れられるとか、あの、よく言うんですけど、うん、それをする気にもなかなかなれないですもんね。
はい。 うそうですね、ちょっと気力がやっぱりちょっと落ちてきてしまってるので、うん、ん、やっぱり、うそのためにえっと、うなんですか、いよし出て行こうとか、ま、ある程度その元気があれば、多分あの、そっちの方に進めるんでしょうけれども、なかなかちょっと
うーん。 はい。 うん。 はい。
う難しいですね、今の状況ではですね、ちょっときついです。
そうですよね、うん、ま、外に出なくても手軽にできる、こう、ストレスを溜めない方法とかはい、色々ま、あの、種類があると思うんですけど、例えば、よく言われるのは、マインドフルネス。
はい。 ああ、はい。
の瞑想とかって言われたりするんですけど、試されたこととか聞かれたことってありますか？
ああ、あれは、えっと、その瞑想っていうのは、うなんかあの、ありますけど、あの、やうん、やってみてもなかなか難しくてですね、あれ。うん、なんかこう、お、いまいち集中集中するんですよ。で、集中ができなくて、難しくて、あの、自分にはちょっと合わないなって思ってます。
はい。 あ、はい。 あ。 あ、ほんとですか。なかなかね、こう瞑想って始めたすぐって、すごい難しいみたいなんですけど
あ、はい。
あの、マインドフルネスの瞑想っていうのは、こう、今この瞬間っていうのにすごい、あの、目を向けて、自分の呼吸に集中するみたいな。
うん。 うんうん。
あの、そういう瞑想で、もう最初の頃は本当、あの、他に、例えば、呼吸に集中してても、そのストレス思い出したりとか、あの、良かったこととか、良くなかった出来事にこう、あの、思いがいってしまうのは、もうそれってあの、当たり前のことだと思っていただいて、いいと思うんですね。
ああああ。 うん、はい。
はい、それは全然あの、構わないんですけど、また、そうなってしまったら、呼吸に意識を戻して。これをあの、少しずつ繰り返していくと、集中力とかすごい溜まってくる、あの、高まってくるみたいですね。
あ、すすそのマインドフルネス、うん、瞑想がそういうものだという事ですね？
そうですね、ストレスとかも少し軽減になったりとか、健康的でもあの、あるっていうのを聞くので、少しそういった形で試してみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、わかりました。じゃ、その、そちらの方をもっと詳しく、じゃあ、調べていきたいと思います。
うん。 はい、あの、ほんとにご体調には気をつけて、あの、生きていってあの、頑張ってください。
わかり はい。今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼します。